Yani, şöyle, eee, biraz düzensizim, o dosyalama, bir şeyleri yerleştirme konusunda hiç, eee, maalesef, eee, bir ayarım yok. Eee, o yüzden, böyle, daha duruma uygun listeler yapmaya çalışıyorum. Mesela, işte, hani, arkadaşlarım gelecekse ona uygun, o zamanlar çok sevdiğim ya da böyle eskilerde tadımda tadı dilimde kalan şarkıları. Genellikle yabancı şarkılar oluyor bunlar. Yani, mesela, bugün, eee, sahile gidecektim. Orada yaptığım listenin içerisine mesela Tiesto'dan Ever Light'ı koydum. Böyle giderken oraya varış müziğim oldu. Sonra oraya vardığımda da City Holds My Heart diye bir şarkı var, onu dinledim. Ondan sonra ama n hıh.
Hı hı, hı. Anladım. Hı hı. Tamam. He he. Güzel. He he. Bir örnek verir misin? M merak ettim. Hı hı. Hı hı. Güzel. <chuckles> Tamam. Genelde böyle, hani, enerjik, ritmi yüksek şarkılar anladığım kadarıyla, değil mi? Daha, böyle, hani, eee, dans ettiren ya da, işte, böyle DJ, eee, müzikleri galiba herhâlde.
Evet, genellikle. Hımm elektronik müzik diyebiliriz, elektronik müzik daha çok seviyorum ama, mesela, eee, biraz böyle onlardan sıkılıp ne varmış diye baktığımda şey çıkarttı karşıma uygulama, Derya Bedavacı yeni bir şarkı çıkarmış sanırım. Onun reklamı çıktı karşıma, o şarkıyı hatırlamıyorum. O daha böyle arabesk tarz bir müzik yapıyor.
Elektronik. Hı hı. Tamam. A, okay. Ne tarz bir müzik yapıyor? Hımm. Anladım. He he, peki, onu soracaktım hemen buradan yola çıkarak. Eee, evet, elektronik müzik söylediğini, eee, eee, şey dinlediğini söyledin. Eee, ama başka tarzlar da var anladığım kadarıyla işin içinde. Eee, ve o playlist'lerini çalarken çok böyle, hani, elektronik bir şarkıdan, atıyorum, böyle arabesk bir şarkıya bağladığı zaman, böyle, hani, ııı, bir afallıyor musun, bir modunda değişiklik oluyor mu? <chuckles>
Hı hı. <giggles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. <laughs> Evet. Kesinlikle, kesinlikle oluyor. Hele, böyle, yani, arkadaş ortamındaysa falan hemen onlar benim, böyle, eee, kendime sakladığım şarkılar olduğu için hemen, eee, şıp diye değiştiriyorum. Kimse fark etmeden.
Evet. Hı hı. A, çok güzel gerçekten. Eee, peki, emm, böyle ruh hâlin değişken midir? Yani, mesela, eee, tarz geçişlerini neye göre yapıyorsun? Yani, gerçekten bir sabah kalktın ve böyle kendini biraz eee, havada kapalı, biraz böyle düşük hissediyorsun. O zaman genelde hangi tarz şeylere yöneliyorsun ya da, eee, gene böyle, emm, eee, enerjin yükselsin diye bir şeyler yapıyor musun, böyle elektronik müzik açmak gibi?
<giggles> I hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet, kesinlikle yapıyorum. Kendimi dinlemeyi seviyorum çünkü. Kendimi dinlerken de, eee, müzik gerçekten, eee, ne kadar ruhuma böyle etki ediyorsa o ruh hâlimi değiştirdiğini fark ediyorum. O yüzden, böyle, dinlediğimde eğer ki bir düşüklük hissediyorsam modumda hemen sevdiğim şarkıları açıyorum, biraz onları dinlemek keyif veriyor.
Hımm. Güzel. Hı hı. A, iyi. Hı hı.